Poi una cosa che aiuta secondo me è anche quanto la maestra, ehm, ti può avere influenzato un po' nella tua vita, perché da noi, per esempio, c'era una maestra che c'ha portato per tutti i 5 anni delle elementari, ehm, ed è stata anche un punto di riferimento, no, per noi, perché quando hai qualcuno che t'insegna anche s non solo le cose come le materie, la geografia, la storia, la matematica, ma t'insegna anche i valori nella vita della persona, secondo me ti rimane sempre un po' un pezzo di quella persona, che porti avanti con te. Perché ha un pochino formato il tuo carattere; ehm, e quindi <chuckles> continuando ad agire nella vita con il carattere che hai formato anche in base a quella maestra lì, secondo me ha influenzato tanto il mio modo di vedere le cose.
Sì. Sì, sì. Giusto bravissim Sì infatti, sì infatti l'ho notato.
Non so se anche tu hai avuto dei maestri che ti ti sono un po' "rimasti addosso" tra virgolette, nel senso in maniera positiva.
Allora, ehm, sì però, e ne magari negli anni 90 era un po' diverso. Io mi ricordo purtroppo che c'era una maestra molto cattiva.
Okay. Ah okay, cavolo, mi dispiace. Sì, come mai?
Sì, sì, mi ricordo una che era cattiva, e ma ma ma e era odiata da tutti. <chuckles> Tutti i ragazzi. <laughs> Sì, perché era rigida e un po' cattivona e poi anche razzista, addirittura.
Okay, ehm, proprio non non l non piaceva a nessuno questa maestra. <chuckles> Okay. Ah okay, brutta questa cosa, cioè, ehm, come ti dicevo, no, se già parti con un punto di riferimento che ti dà dei valori e la maestra è così, ehm, cioè, <chuckles> proprio il colmo.
Sì, sì. Sì. Sì, ma adesso è tutto cambiato, adesso proprio adesso proprio, cioè di genere del genere s mhmm, secondo me, cioè di questi caratteri qua sono molto diminuiti. Ehm, adesso era perché prima era diverso, sì.
Sì, forse anche perché, mhmm

Ecco, sì, bravissimo.
Questa è la base, eh, perché dopo come fai a ehm, a inserire n n cioè nella società senza problemi? Ecco, è è quello è quello. E poi
Giusto. Sì, ma poi è bello è bello anche trovare qualcuno, come i primi amici li si trovano a scuola generalmente, no, i primi migliori amici che a volte se va bene te li te li porti anche fino alla vita adulta, se se sono molto strette come relazioni. E le ed è la scuola spesso che li fa conoscere, questi queste amicizie importanti.
Infatti, gli amici d'infanzia. Sì. Bravissimo. Sì. E poi, si p e anche un punto importante, la crescita culturale, no, e qua, tu sai benissimo che la ovviamente, la scuola contribuisce alla formazione culturale dell'individuo, ampliando la sua visione nel mondo e arriccando il suo bagaglio di conoscenza.
Mh-mh. Sì, vero. Sì, giusto. Giustissimo, hai ragione. Infatti, secondo me è stata molto importante la scuola per me alle elementari, soprattutto in questo, perché già dalla prima elementare, nella mia classe c'erano per esempio, ehm, 2 tunisini, ehm 1 algerino, 1 macedone, 1 albanese, cioè era una classe molto multietnica diciamo. E secondo me partire già a 6 anni comunque dall'inizio delle elementari con una classe così variegata ti aiuta davvero anche a rispettare gli altri, a capire che non tutti siamo uguali, ma che comunque tutti siamo uguali. Cioè nel senso, anche se ci sono caratteristiche diverse.
Eh, eh. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì sì. Ma infatti io io personalmente ti rispetto tanto per quello. I tu tu sei già diciamo un'italiana, u una ragazza italiana particolare, tipo di qualità, perché? Perché sei una ragazza multiculturale. Sì, sì, perché già che tu ha ha hai, tu sei una che ti affezioni proprio alla all'altra cultura, a a qualcosa di diverso rispetto a te, già questo è da rispettare.
grazie. <chuckles> Sì. <chuckles> Grazie mille, sono cioè mi fa piacere.
M m ma non sono tutti come te, fidati, ah s eh m ma io ti dico così, perché ho conosciuto proprio l'oppo l'opposto di te. E i qu i i io dico magari tutti sono come cioè sì, magari, ehm, la maggioranza dei ragazzi sono così di cultura come te, così capiscono.
Okay, mi dispiace per questo. Mh-mh. Sì, vero. Eh, secondo me è molto importante, proprio avere già dall'inizio una classe così variegata, perché, mhmm, in realtà i pregiudizi non te li crea, mhmm, cioè, i i bambini non hanno pregiudizi secondo me, ma li creano in base anche agli adulti che li circondano. E <snorts>
Eh. Sì. Sì. Infatti, e tu tu tipo stai con un r un ragazzo di un'altra ehm, di un'altra etnia diciamo, un'altra religione, e vi volete bene e vi rispettate, ehm, u ugualmente, c'è un rispetto reciproco.
Sì. Giusto.